Такая тяжелая ситуация, просто не знаю, что делать. Ам. Всё вокруг кажется, как как будто ты находишься в колодце, руками щупаешь по стенам, а выхода нет. Всё, везде всё закрыто, всё, да, всё какие-то, м, ну, то есть о о одна сплошная стена.
Ничего себе.
Что в этой ситуации делать, вообще не пойму, как настроиться на жизнь, вообще? Реально состояние полной, э, депрессии. Вот просто хочется лечь, не двигаться и забыть, что ты живешь, ну, если не сказать хуже.
Н-да.
Ситуация такая, что, <exhales> да, в общем, м, я, как человек, люблю в своей жизни стабильность, то есть, ну, как как это раньше было в советские времена: с работа с 8 до 5 с часовым перерывом, зарплата и аванс, ну и так далее, да. Определенные какие-то планы на будущее, всё можно было спланировать и даже на перспективу, не только пятилетний план, а и двадцатипятилетку, грубо говоря.
Да.
В сегодняшней жизни происходят резко такие перемены, на которые просто морально не успеваешь настроиться. Мы эмигрировали в Америку 10 лет назад, и до сих пор у нас нет определенного статуса здесь, то есть, э, бесконечные изменения политики приводят к тому, что, а, непонятно, что нас ожидает завтра. И в очередной раз вот было принято решение о том, что приостанавливает рассмотрение вообще всех кейсов на неопределенный срок. То есть все наши планы, даже уже я не строю долгосрочных планов, но хотя бы какие-то планы, ну, на ближайший год, я же имею право построить, но как жить без стратегии? Для меня это вообще невыносимо!
М, действительно.
И вдруг Ну, просто происходит такое вокруг меня, на что я повлиять не могу но и принять это я не умею. Как быть, что делать, с чего начать, как себя настроить на то, что ну, как с этим смириться? Вот такой какой-то у меня вопрос, смятение в сердце, я даже не знаю, что сказать.
Эм, да, действительно все
Может быть, хотя бы посочувствуешь мне?
М. Да, действительно ситуация, вообще, очень такая достаточно критическая. Которая вводит не просто в состояние депрессии, а даже- это смесь и депрессии, и недоумения, и непонимания вообще: что в делать, как завтра быть. Потому что не знаешь, какие еще изменения могут вообще внестись. Особенно когда ты не не контролируешь ситуацию, а всё ты являешься таким подвластным, а, всего этого окружения. И я понимаю твои чувства, потому что это действительно очень, очень тяжело, и вот это вот непонимание, неопределенность, что вообще происходит, оно просто непереносимо. Но мы возможно, мы что-нибудь сможем придумать. Оговорить эту ситуацию, может быть, построить какой-то план, стратегию или просто как-то к чему-нибудь прийти более позитивному. А скажи, пожалуйста, а вот есть ли что-то, что вообще в этой ситуации поддается, а, твоему контролю. Несмотря на то, что политика очень сильно меняется, вносятся какие-то новые законодательства, какие-то законы в целом м модифицируются. Но есть же хоть что-то, на что обычный человек может повлиять или, м, что он может взять под свой контроль? Или такого нет?
Да. Мгм. Ну, есть одна маленькая, э, маленькая отдушина, я бы так сказала, и маленький люфт во времени, зазор, да. А, по, э, сроку, э, действия наших рабочих карточек, то есть здесь я и сын, и у нас они были еще при предыдущих правилах выданы на 5 лет. И срок их действия заканчивается через 2, по-моему, у меня и у него там, через 2,5 года. То есть вот это то время, в течение которого мы можем, э, как-то ощущать себя в опре в более-менее стабильной ситуации. Что за эти 2 года может измениться, еще вообще непонятно, но вот эти 2 года, по крайней мере, каким-то образом мы можем контролировать и работать. Хотя бы иметь возможность работать, потому что, да, когда срок действия карточек закончится, соответственно, никто на работу тебя не примет. И либо ты живешь на то, что ты успеешь скопить, а это, м, сложновато тоже по разным причинам. Вот там инфляция, большие цены, высокие, растущие постоянно, вот. Либо собрать на билет в обратный путь. Вот что-то <chuckles> что-то одно из двух, так скажем, э, потому что, как правильно ты сказал, что
Мгм. Отлично. Интересно.
ситуация не поддается нашему контролю ни с какой стороны, повлиять мы ни на что не можем. Мы можем только принять какое-то однозначное решение и бесповоротное. Но об этом, конечно, не хочется думать, согласись, 10 лет мы прожили здесь, это всё стало уже для нас родным, знакомым, уже выстраивались какие-то определенные, да, какие-то надежды. И вдруг вот это- это настолько тяжело, просто, ну, вот реально тяжело, морально всё это понимать и
А, точно.
осознавать вообще м, ну, где ты находишься. Мне, например, дочь, я сегодня с ней разговаривала, она говорит: "Ну, мам...". А дочь, э, м, остается в России: "Ну, мам, ну, м, что ты не можешь вообще как-то запрос какой-то сделать?". А мне так хочется ей сказать: "Доченька, если бы ты была рядом здесь и вообще понимала, как здесь работает бюрократическая машина, ты была бы немножко удивлена, если бы не сказать больше". Вот и вот Да, и просто реально не к кому обратиться, никто тебе не отвечает на эти вопросы. Всё закрыто
Ничего себе! Даже так?
в какую бы ты дверь ни постучал, ты, то есть, не знаешь совершенно, что с тобой будет завтра. Мне кажется, в тюрьме и то больше определе ну, определенности, своего рода, да. Там ты хотя бы знаешь срок, когда тебя выпустят. Если даже добавят тебе срок, то ты тоже знаешь, что тебе добавили столько-то лет или месяцев. Вот. А здесь вот, ну, просто, <chuckles> я не знаю, смеяться или плакать.
Но звуч Интересно. М. Ну, звучит это совсем не обнадеживающе абсолютно, и скорее еще больше стресса в это всё вводит. А, скажи, пожалуйста, а ты пробовала вот вместе даже вот с сыном, а, сесть и, ну, как ни странно, чтобы как-то всю эту ситуацию отчасти взять под более такой, а, гипотетический контроль. Просто представить, а, самую худшую ситуацию, которая в данной ситуации может произойти. И какие бы действия были предприняты при условии, что всё-таки вы уже люди, которые находитесь в эмиграции, вы имеете опыт, и, возможно, с н придётся сделать <clears throat> выход выбор именно другой просто страны. Если действительно вот представить, что есть вот просто самый плохой сценарий, что всё, политика останется такой же, а, ничего не продлят и нужно будет куда-то уезжать. Вот пр пробовали представить самый плохой случай и как-то попытаться его, м, проработать? Что при этом в ваших руках, что под контролем и какие шаги вы можете при этом совершить?
Вот ты знаешь, спасибо тебе, что ты вернул меня как-то, ну, к какой-то точке, за которую я могу зацепиться, а, и начать хотя бы с этого момента более серьезно раздумывать об этом. Потому что паника- это, конечно, плохой советчик, отчаяние- это вообще не советчик. А здесь реальный шаг, который поможет, ну, хотя бы каким-то образом скоординировать свои действия. Вот спасибо тебе, прям реально спасибо, потому что на самом деле я как-то об этом не думала, но м <grunts> важна не только в жизни стратегия, но и тактика. И вот это как раз одно из тех один из тех моментов, э, над которым стоит подумать, тактически это мероприятие разрабатывать.
Конечно. М.
А, вот. Да, я, пожалуй, приглашу сына к себе .Вот как раз и повод есть- Новый год, новогодние праздники, я его, пожалуй, приглашу к себе, и мы или я к нему поеду, и мы подумаем об этом. Чтобы, так скажем, э, как бы это ни было неприятно, но подстелить соломки там, где можно. И быть готовым к да, вот как бы сместить фокус с негативного восприятия действительности на то, в чем мы можем быть, а, более-менее сильными и готовыми. Вот, да, я как-то об этом и не думала даже. Спасибо, что такой момент открыл для меня.
Да, лучше проработать. Да. Мож М. Дело в том, что факт всё-таки остается фактом, а и лучше иметь некий план икс, зет или еще какой-нибудь игрек на всё это. А скажи, пожалуйста, ведь на здесь тоже достаточно такой, а, момент, ам, всё-таки социального типа. А есть ли какие-то знакомые, которые также подвержены вот такой опа опасности и которые участвуют, возможно, в каких-то, а, социальных мероприятиях, каких-то социальных группах они состоят, таких же, а, людей, которые в целом подвержены риску. И они вместе прорабатывают какие-то идеи, какие-то взгляды, может быть, они, н пишут какие-то жалобы, или что-то еще. Потому что очень часто, когда люди в критическом состоянии находятся и они в эмиграции, это их, а, очень часто именно объединяет. И, й конечно, я не знаю, какая политика в этой стране, какой идет ход и, ш какие возможности в целом у людей эмигрировавших. Но, может быть, когда ты находишься уже всё-таки в группе людей, ре некоторые решения принимать легче. Потому что мно больше голов, больше каких-то идей и много чего выносится на обсуждение. Как ты смотришь на то, чтобы, возможно, поискать какие-то группы вот так вот эмигрантов, пообщаться, п хотя бы просто попробовать попереписываться, а, в таких вот чатах, м, посмотреть, как люди решают эти вопросы, и какие они ставят перед собой, при всем при этом, задачи. И, как ни странно, какие вопросы они, собственно, даже и задают.
Мгм. Ты знаешь, тоже хороший совет. Почему? Потому что на самом деле замыкаться только в своей проблеме- это видеть только себя. А люди хотя и немножко отличаются ситуацией, но тем не менее, э, опыт-то всё равно другой. И это очень важно, а, да, не только там поддержку получить, сколько осмотреться, что тебя может ожидать. Вот тоже реально хороший совет, я тебе очень благодарна. Буду пытаться пробовать вот поговорить с сыном и поискать группы. Спасибо, я тебе искренне благодарна!
Конечно. У тебя обяза обязательно всё получится, я в тебя верю!